Ano ba ano dun sa siguro sab sasakyan ng metro, 'yun. <clears throat>
Mm.
Kasi yung isa naming kaibigan hindi siya makapasok. <chuckles> Sip sa dahil dun sa ticket hindi gumana. <chuckles>
Bakit? Anong nangyari? hindi siya gumana
So parang inulit namin lumabas kaming lahat, tapos inulit namin <chuckles> hinihintay namin siya syempre walang walang iwanan gano'n.
Ah Oo nga naman, kasi siyempre ano ba, paano ba yung ano niyan set up, 'di ba, galing kayong Italy, tama?
Opo, nag opo.
Tapos bumiyahe kayo papuntang Barcelona, gaano ba siya kalayo sa Italy?
Opo. Ay mga 2 hours 2 hours lang po ata 'yung biyahe 1 hour and a half. Oras lang kalahati, opo flight lang po.
Ah ano ba 'to flight? oh, oh ano, land? Ah, flight, oo. <clicks tongue> Para ka lang ano 'no, 'pag kunyare galing ka ng, ah, ng Metro Manila, pumunta ka lang ng Cebu gano'n, 'di ba? Oo, pero
Flight po, opo. <chuckles> Opo, naka sa airplane nga lang. <chuckles>